Oh, iya iya iya. Aduh, eee, membantu sekali Kak, eee, saran-sarannya bener banget sih, aku kayaknya harus evaluasi mencatat dan juga pikir-pikir lagi, eee, prioritas jangka pendek dan jangka panjangku yang mana, karena jujur kalau misalkan wishlist-nya kebanyakan pun jadinya gak realistis dan jadinya membebani diri aku, eee, sendiri, gitu. Jadi aku stress terus deh karena permasalahan uang ini.
Nah, iya sepertinya dari nada bicara kamu kayaknya udah, apa ya, udah nemu nih beberapa jalan keluarnya. Aku doakan semoga tabungan kamu bisa cepat tercapai ya, kamu semangat.